То есть ты его обратно забрал после того, как он проржавел на дожде?
Да, да, я просто один раз на него присел с сигаретой, да, и обнаружил, что он как бы меня держит нормально. Это было для меня такое счастье, такая радость. Вот после этого я его забрал. Да. Ну и как это стул Франкенштейном стал? А, ну, м, стулья офисные, они по натуре своей не очень удобные. Ну, я думаю, представляешь. Ну, хотя стараются делать у
Ну что ж, оригинальное решение. Мгм. <chuckles> Э, ну да, смотря какие, да, в общем-то разные бывают, ну
у меня был с с самый дешевый вариант такой. Знаешь ц пластиковый, синяя обивка, м. Всё.
Древний такой, да, то есть там без всяких удобств, без, э
Без, без. Ну там с с базовой настройкой. Типа там вверх-вниз, э, потом спинка вперед-назад. Ну, короче, это ерунда. Поэтому я докупил себе, э, специальную подушечку, чтобы сидеть мягко. Вот. Я докупил себе специальную спинку, которая на него надевается для того, чтобы, ну, там, м, грубо говоря, конфигурация спины более была более здоровой, чтобы спина меньше нь уставала. Вот, ну и получил результат. Правда, стул выглядел так достаточно ярко. Потому что он сам по себе синий с черным, да. Я вещи брал на вторичке. То есть у меня была розовая подушечка, да, и, соответственно, по-моему, там. Ну да, и и черная вот эта вот спинка. А короче, э, был стул-контраст. Очень яркая вещь.
Ага. Ага. Мгм. Ори оригинально, да? М. <chuckles> А яркий акцент в квартире, очень красиво.
Мгм. Вот, но сейчас, слава богу, у меня стул окей. Ну и в целом я достаточно вложился в оборудование, в рабочее место. Знаешь, м, я как бы занимаюсь программированием, вот, поэтому я там накупил себе 3 монитора.

Слушай, ну это, наверно, даже не больше склад характера, чем профессия, ну, говорю я. Потому что у меня муж тоже программист, и он работает точно вот в таком, м, складе, который, э, напоминает помойку. Вот. Э. <chuckles>
Мгм. Ну, ты понимаешь, в чём дело. Тут, как бы, ещё специфика программирования важна. В целом, если б человек занимается робототехникой и сам что-то мастерит, то ему действительно нужны детали. Я же, как бы, работаю только с кодом. И мне, поэтому, м, ну, это не нужно. Я, может быть, кстати
То есть у тебя всё там вот в компьютере, да, м. На столе ни
да, я бы, может быть, кстати, хо хотел бы. Я, может быть, когда-нибудь тоже увлекусь робототехникой, и моя комната тоже превратится в в склад.
<chuckles> <chuckles> Не рекомендую. Ну, слушай, ладно. Значит, у тебя чистота, порядок, и даже этот стул-Франкенштейн исчез, и щас вот прям всё цивильненько выглядит. Э, что у тебя ещё из таких вещей на столе, что тебе просто необходимо? Не знаю, там, м, кружка кофе или что-то такое?
Мгм, мгм. Мгм. Ну б это по мере надобности. Я, в целом, предпочитаю не пить, э, тонизирующих напитков. У меня, ну, ты там ну, оно оно повышает, конечно, твою сообразительность, но потом она падает. Поэтому я стараюсь без этого обходиться. Вот. Э, что касается, м, этих, мыши и клавиатуры. В общем, я позволил себе вот роскошь некоторую, да, и поэтому купил ортопедическую клавиатуру и ортопедическую мышь.
Мгм. Так, это как это? Там с какими-то мягкими подушечками?
Ну вот. Ортопедическая клавиатура- это такая штука. Она, грубо говоря ну, вот представь обычную клавиатуру, да. Вот, и у тебя, как бы, на ней ладони лежат, э, параллельно поверхности стола.
Мгм.